เอ่อ คืออย่างงี้ค่ะ เราอะค่ะ มีเรื่องอยากจะระบายนะคะ แล้วก็ขอคำแนะนำด้วยอะค่ะ คือเราอะค่ะ มักจะเอาตัวเองอะ ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเสมอ ๆ นะคะ คือคนอื่นที่ว่าเนี่ยอะค่ะ ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกค่ะ เขาอะเป็นเพื่อนสนิทของเรานั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทที่ทำงานมาด้วยกัน ที่เคยทำงานที่เดียวกันน่ะค่ะ แล้วเราก็มักจะเปรียบเทียบตัวเองกับความสำเร็จของเขา กับความสำเร็จของเราอยู่เรื่อยอะค่ะ ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีค่ะ พอจะแนะนำให้เราหน่อยได้ไหมอะคะ แบบเนี้ยค่ะ?
อืม อืม อ๋อ ได้เลยค่ะ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปให้คำแนะนำนะคะ ก็ต้องบอกว่า ขอเป็นกำลังใจให้ก่อนเลยนะคะ แล้วก็เข้าใจมาก ๆ เลยค่ะว่า ในวัยทำงานเนี่ยเนาะ บางทีมันก็จะมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้บ้างนะคะ โดยเฉพาะกับเพื่อนเนาะ ยิ่งสนิทกันนะคะ แล้วถ้าเกิดว่ามีพื้นเพใกล้เคียงกันเนี่ย มันก็อาจจะเผลอเปรียบเทียบกันได้นะคะ แต่ตรงเนี้ยค่ะ เราก็อยากจะสอบถามเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะคะว่า เพื่อนคนนี้เนี่ย ปกติแล้วน่ะค่ะ เราคบกันมานานหรือยัง หรือว่าเรามีพื้นเพอะไรที่มันใกล้เคียงกันมาก ๆ ไหมอะคะ?
อือฮึ ขอบคุณค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ได้เลยค่ะ อ๋อ อา ได้ค่ะ ถ้าอย่างงั้นน่ะ เดี๋ยว ก ขอเท้าความอย่างงี้ก็แล้วกันน่ะค่ะ คือเรากับเพื่อนคนเนี้ยค่ะ เคยทำงานบริษัทเดียวกันนะคะ เป็น อ่า เป็นโรงแรมนะคะ เอ่อ เราอะเข้ามาก่อนเขาประมาณปีกว่านะคะ แล้วหลังจากนั้นน่ะ เขาก็เข้ามาทำงานนะคะ ที่ ที่ ที่เดียวกับเรา ทีเนี้ยทำไปทำมา เราก็เลยมีความสนิทสนมกัน ก็ไปเที่ยวด้วยกันนะคะ เลิกงานก็ไปเที่ยว ไม่กลับบ้าน ก็ไปเดินห้าง ไปกินข้าว ดูหนังกันเป็นประจำเลยค่ะ ไม่กลับบ้านกลับช่องนะคะ จนดึกดื่นแล้วถึงจะกลับบ้าน ใช่ค่ะ อ่า พ่อ พอเราเลิกงานเช้า เอ่อ คือ อ่า งาน รีเซปชัน นะคะ หรือว่างานโรงแรมอะค่ะ มันจะมีเป็นกะเช้า บ่าย ดึก ถ้าเราเข้าเช้าเนี่ย เราก็จะแบบไป เนี่ยค่ะ อ่า ที่เราเล่าให้ฟัง แล้วถ้าหากว่า เข้า เข้ารอบบ่ายเลิก 5 ทุ่ม เราก็จะไปกินข้าวต้มกันนะคะ บางทีหัวหน้าเราเขาก็จะพาไป เอ่อ พวกผับ พวกบาร์ค่ะ ก็เลยทำให้พวกเราอะสนิทสนมกันมากขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม อืม อ้อ โอ้โฮ ค่ะ อืม ค่ะ อือ
เสร็จแล้ว อืม หลังจากนั้นน่ะค่ะ เอ่อ พออยู่มา 3 ปีอะค่ะ เราอะค่ะก็ย้ายที่ทำงาน เราก็ได้ที่ทำงานใหม่ พอเราย้ายไปที่ทำงานปุ๊บค่ะ เนี่ยค่ะ จุดเริ่มต้นของความเปรียบเทียบของเรากับเพื่อนเรา ก็คือว่า เพื่อนเราอะค่ะ ได้เป็นซูเปอร์ไวเซอร์นะคะ ในขณะที่เราอะอยู่ที่นั่นมา 3 ปีค่ะ เราไม่ได้เป็นซูเปอร์ไวเซอร์ พอเราออกปุ๊บอะคะ เหมือน <exhales> เหมือน ฟ้า เหมือนฟ้าแกล้งยังไงไม่รู้ค่ะ เพื่อนเราอะค่ะ ก็ได้เป็นซูเปอร์ไวเซอร์ทันที เราก็รู้สึก "เอ๊ ทำไมอะ?" เราก็รู้สึกเปรียบเทียบเขา "เอ๊ย เรามี เอ่อ อะไรที่ไม่ดีกว่าเขาเหรอ? ด้อยกว่าเขาตรงไหนอะ? ทำไมที่ทำงานเก่าอะถึงได้แบบเลือก เอ่อ เขาเป็น เลื่อนขั้นล่ะ? แล้วทำไมเราถึงไม่ได้เลื่อนขั้น?" เนี่ยค่ะ อันเนี้ยก็เป็นเหตุการณ์แรก ประมาณเนี้ยค่ะ อือฮึ
อืม <chuckles> ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ ก็ถือว่าตีคู่กันมาเลยทีเดียวเนาะ ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะ ทีเนี้ยพอเราเห็นว่า โดยพื้นเพเนาะ เราก็ใกล้เคียงกัน ทั้งที่ เอ่อ ทั้งเรื่องการงาน ทั้งเรื่องการเรียนด้วยเนาะ แล้วก็ใช้ชีวิตแบบเฮไหนเฮนั่นมาด้วยกันเนี่ยนะคะ แล้วพอมันถึงเวลาที่ เอ่อ เราทำงานเนาะ มันก็อดจะเปรียบเทียบไม่ได้จริง ๆ ด้วยอะค่ะว่า เออ ทำไมเขาถึงได้รับการโปรโมทอย่างงี้นะคะ แล้วทำไมเราถึงยังอยู่ที่เดิม อย่างเงี้ยค่ะ ไม่แน่ใจว่า แล้วหลังจากที่ เอ่อ มันเกิดเหตุการณ์อย่างงี้ขึ้นน่ะค่ะ คุณรู้สึกยังไงคะ? แบบรู้สึกเครียด หรือว่ามีอาการแบบนอนไม่หลับ หรือว่ามีอาการแบบว่า เอ่อ ที่แบบเรารู้สึกว่าเปรียบเทียบกับเขามาก ๆ จนมันมีความเป็นภาวะทางจิตใจ อย่างเงี้ยค่ะ มีบ้างไหมคะ?
ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ อืม ถูกค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือ ค่ะ ภาวะทางจิตใจอาจจะไม่มีค่ะ แต่อาจจะรู้สึกนอย ๆ นะคะ เราก็รู้สึกว่าน้อยใจในโชคชะตานิดหนึ่งว่า เอ๊ะ ตอนที่เราทำงานน่ะ เราก็ตั้งใจทำงาน แถมเรายังรู้สึกว่า เราอะมีความสามารถ หรือว่าเก่งกว่าเขา หรือว่าขยันกว่าเขาด้วยซ้ำไป แต่ว่าทำไมเพื่อนเราถึงได้แบบว่าเลื่อนขั้นล่ะ แต่ทำไมเราไม่ได้ เราก็เลยรู้สึกว่า "เอ๊ะ มันไม่ยุติธรรมหรือเปล่านะ?" อะไรอย่างเงี้ย อืม อะไรแบบเนี้ย แล้วเราก็รู้สึกว่า เอาเก็บมาคิดไว้ในใจนี่คะ ก็แบบ อืม รู้สึกว่าน้อยใจในโชคชะตา อะไรงี้ค่ะ อ่า จะกดดันอะไรไหม? อาจจะกดดันนิดหนึ่งอะ แต่มันทำอะไรไม่ได้เนาะ ก็แบบ ก็ได้แบบว่า เอ่อ แบบตัด ตัดพ้อในใจเฉย ๆ ค่ะ แต่ทีเนี้ยค่ะ หลังจากนั้นค่ะ เราก็เลื่อน เอ่อ เขาเรียกว่าอะไร เราก็ย้ายงานค่ะ ก็ไป ท ได้ที่ทำงานใหม่นะคะ ทีเนี้ยค่ะ เอ่อ พอที่ทำงานใหม่ เราอยู่ไปประมาณ 2 ปีกว่า เราก็ได้เลื่อนเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ ในขณะที่เขาก็เลื่อนเป็นผู้จัดการนะคะ อืม เนี่ยค่ะ เราก็แบบ อ้าว เรา เขาหนีเราไปอีกแล้วค่ะคุณ พอเราเลื่อนปุ๊บ เขาก็หนีไป คือเหมือนกับ พอเราขยับปุ๊บ เขาหนี เขาขยับปุ๊บ เขาหนีเนี่ย อืม ใช่ พอเสร็จแล้ว เราทำที่นี่ถึงประมาณ 6 ปีได้อะค่ะ เราก็ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง อ่า ต้องบอกก่อนว่าที่เนี่ย มันเป็นบริษัทมหาชนนะคะ ซึ่งมันก็มีหลายสาขา มันก็มีความมั่นคงกว่าที่ทำงานเก่าเรา ทีเนี้ยค่ะพอเราทำงาน หก ปีเนี่ยค่ะ เราก็ยังอยู่ซูเปอร์ไวเซอร์ ในขณะที่เพื่อนเราอะค่ะ ก็กำลังจะเลื่อนไปเป็น ผ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงแรมค่ะ แต่เรายังอยู่ซูเปอร์ไวเซอร์อยู่เองอะ เรารู้สึก โอ้โฮ แต่แบบรู้สึกแย่อะ เออ รู้สึกว่า เอ๊ะ ฉัน
อืม อ๋อ ค่ะ อ๋อ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ <chuckles> ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ <chuckles> เนาะ ค่ะ <chuckles> เห็นภาพเลยค่ะ ค่ะ โอ้โฮ ค่ะ อืม โอ้โฮ เออ <chuckles> ค่ะ
ทำไมด้อยกว่าเขาขนาดเนี้ยอะ รู้สึก พอไปเปรียบเทียบกับเขา เพื่อนเรา เพื่อนสนิทอะ เอ๊ะ ทำไมมันเป็นแบบนี้นะ อะไรเงี้ย เราด้อยกว่าเขาตรงไหนอะ? เออ อะไรเงี้ย ทำไม ทำไมแบบ อืม หน้าที่การงานเราถึงแตกต่างขนาดเนี้ย อะไรแบบเนี้ยค่ะ เนี่ยแหละค่ะที่เรารู้สึกอะค่ะ อือฮึ
อืม ค่ะ โอ้โฮ เข้าใจในความรู้สึกของคุณเลยจริง ๆ อะนะคะ มันเหมือนแบบเล่นเกมเลยเนาะ ที่แบบเราเองเนี่ยพยายามที่จะแบบเดินไปคู่ คู่กันกับเขา หรือว่า ก้าว ก้าวนำเขา แต่ปรากฏว่า เขาเนี่ยก็กระโดดหนีกันไปอยู่เรื่อย ๆ นะคะ แต่ตรงเนี้ยค่ะ เราก็อยากจะให้คุณเนี่ยนะคะ รู้เนาะว่า ความรู้สึกที่เราเปรียบเทียบเนี่ย จริง ๆ นะ มันเป็นเรื่องธรรมดา ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเลย แล้วยิ่งแบบ เอ่อ คนที่รู้จักกัน หรือว่ามีพื้นฐานใกล้เคียงกันนะคะ มันอาจจะเกิดการแข่งขันกันโดยธรรมชาติเนาะ แล้วในภาพของเรานะคะ ที่เราแบบมองเพื่อนว่า เขาค่อย ๆ ห่างจากเราไปเรื่อย ๆ อย่างเงี้ยค่ะ มันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่บางครั้งเราอาจจะเผลอไผลที่จะไปแบบแข่งขันกับเขา อย่างเงี้ยเนาะ จริง ๆ แล้วอะค่ะ คือ เขาบอกว่า ทุกคนเนี่ย มัน มันก็ล้วนมีแบบ ทั้ง ทั้งแสง ทั้งเงา แล้วก็มีช่วงเวลาที่มันเป็นไฮไลต์อะ เนาะ ที่เราไปมองเห็นเขาว่า โอ้! มันดูสวยงามจังเลย เขาประสบความสำเร็จไปเรื่อย ๆ เหมือนสปอตไลต์มันส่องมาที่เขา ใช่ไหม แต่จริง ๆ แล้วอะค่ะ ความสำเร็จที่แท้จริงเนาะ มันไม่ได้วัดจากการเปรียบเทียบอะ แต่มันน่ะ จะวัดที่แบบการเติบโต และความสุขในใจของเราเองนะ ในภาพของเขา ใช่ไหม ที่เค้าอะกำลังประสบความสำเร็จ แล้วเหมือนห่างจากเราไปเรื่อย ๆ อย่างเงี้ยค่ะ แต่แท้ที่จริงแล้วอะ ใครจะไปรู้คะว่า กว่าเขาอะจะผ่านขึ้นมาถึงจุดนั้นน่ะ เขาอาจจะต้องผ่านอะไรมาบ้างเนาะ อาจจะมีอุปสรรคมากมาย อาจจะทำงานหนักกว่าเราหลายเท่านะคะ แล้วก็กว่าที่เขาจะขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นน่ะ เขาอาจจะ สูญ ต้องสูญเสียอะไรมากมาย อย่างเช่น เวลาที่เขาจะได้อยู่กับครอบครัว แต่สิ่งที่เราเห็น มันคือภาพที่สำเร็จรูปแล้วอะเนาะ ที่เขาแบบประสบความสำเร็จไปแล้ว มีการแบบ เอ่อ ถูกโปรโมตให้รับตำแหน่ง อะไรต่าง ๆ มากมาย ซึ่งมันดูเหมือนว่าจะเหนือกว่าเรา เงี้ยค่ะ แต่ว่าท้ายที่สุดเนาะ ชีวิตคนเรามัน เส้นทางมันก็ไม่เหมือนกัน อย่างงี้ค่ะ เรา ในเส้นทางของเรา เราก็ทำในแบบของเรา มันก็เคยมีคนที่เขาพูดไว้อะนะคะว่า ดอกไม้เนี่ย มันไม่จำเป็นที่จะต้องบานวันเดียวกัน อืม ตรงเนี้ยค่ะ มันหมายความว่า เอ่อ เราจะสังเกตเนาะว่า ดอกไม้ในแปลงเดียวกันเนี่ย บางดอกเขาก็บานก่อน บางดอกเขาก็บานทีหลังค่ะ ของเราเนี่ย มันอาจจะบานช้าหน่อยเนาะ แต่ว่าเราว่าวันนั้นน่ะ มันจะต้องมาถึงสักวันหนึ่งแน่นอนเลยอะค่ะ ก็อยากจะให้แบบ ให้กำลังใจตัวเองเยอะ ๆ เนาะว่า คือแต่ละคนอะ เขามีเส้นทาง แล้วมีจังหวะของความก้าวหน้าต่างกัน เพียงแต่วันนั้นน่ะ เราอาจจะมาถึงเขาช้าหน่อย ดูอย่างผู้พันแซนเดอส์สิเนาะ คือเขาอะค้นคว้าอะไรของเขาก็ตั้งแบบ จนกระทั่งแบบแก่ แต่ แต่เราอะคิดว่า ไม่ ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะ เพราะว่าเรายังมีโอกาส เรายังมีความสามารถเยอะแยะเลยอะ เราคงยัง ไม่-ไม่ไปถึงแบบผู้พันแซนเดอส์ที่แบบประสบความสำเร็จตอนอายุแบบ เจ็ดแปดสิบ อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ตรงเนี้ยเราก็อยากจะ ให้ ให้กำลังใจเยอะ ๆ เลยนะว่า สักวันหนึ่งอะ เราก็จะไปถึงจุดที่ ไม่ ไม่ใช่ว่าไปถึงจุดที่เหมือนเขา แต่ไปถึงจุดที่เราอะพอใจในคุณค่าของตัวเราเอง อย่างเงี้ยเนาะ อยากจะให้แบบปรับเปลี่ยนทัศนคติสักนิดหนึ่งนะคะว่า เอ่อ เราเอาเวลาที่เราไปเปรียบเทียบกับเขาเนี่ยค่ะ ลองไปมองหาทักษะอื่น ๆ ดีไหมคะ ที่คุณแบบอาจจะชอบ หรือว่าคิดว่า อาจจะใช่สำหรับตัวเองนะคะ แล้วเราก็ค่อย ๆ ทำมันไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งอาจจะมีบางบริษัทเนาะ ที่เขาเหมาะกับเรานะคะ พอถึงเวลาที่เรามีทักษะ มีความสามารถ แล้วโอกาสมันมาตรงกันพอดี อันเนี้ยสปอตไลต์มันก็อาจจะส่งมาที่คุณ และอาจจะเป็นสปอตไลต์ดวงใหญ่กว่าก็ได้นะคะ อันเนี้ยค่ะ ไม่แน่ใจว่า ถ้าสมมุติว่าเป็นไปในทางเนี้ยอะค่ะ มันจะทำให้คุณรู้สึกว่า ตัวเองอะมีพลังมากขึ้นไหมคะ?
ใช่ค่ะ ค่ะ อือฮึ โอ้ ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ ก็ใช่ อือฮึ อืม อืม อือฮึ ค่ะ ถูกค่ะ อือฮึ อืม อื้อฮือ อือ ค่ะ ใช่ค่ะ อือ อืม อืม อือฮึ ใช่ค่ะ อืม อืม อืม ค่ะ อือฮึ อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ อือฮึ อา อือ อืม ค่ะ อืม อืม อืม อะฮะ ค่ะ อะฮะ อืม อืม อือฮึ ใช่ โอ้โฮ มีพลังมากขึ้นมาก ๆ เลยค่ะ พอฟังคุณอย่างงี้แล้วนะคะ เราก็รู้สึกว่า ดีใจ แล้วก็รู้สึกอุ่นใจ เรารู้สึกว่า โล่งใจมาก ๆ เลยค่ะ แทนที่เราอะ จะไปเปรียบเทียบกับเพื่อนเขานะคะ เราก็หันมามองดูตัวเอง ให้คุณค่ากับตัวเอง แล้วอย่างที่คุณบอกว่า เราไม่รู้หรอกว่า เอ่อ การที่เราเห็นภาพของความสำเร็จของเขาอะ เขาจะต้องฝ่าฟัน หรือว่าผ่านอุปสรรคอะไรมามากมายขนาดไหน เขาอาจจะไม่ได้มีความสุขเหมือนภาพที่เราเห็นก็ได้ เขาอาจจะได้ ไม่ได้มีเวลาที่อยู่กับครอบครัวก็ได้นะคะ ซึ่งถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับเราแล้วอะ บางทีเราไม่ได้รับตำแหน่งอะไรใหญ่โตขนาดนั้นน่ะ เราก็ไม่ได้มีความกดดัน บางทีถ้าเปรียบเทียบเหมือนใน ในเรื่องของความสุขอะนะคะ เราก็อาจจะมีความสุขกว่าเขา มากกว่าก็ได้นะคะ พอมองมุมนี้นะคะ มันก็ทำให้เรารู้สึกว่า เห็นใจเพื่อนเราจริง ๆ ค่ะว่า เอ๊ะ แล้วเราไปมัวเปรียบเทียบกับเขาทำไม? ทำไมเราไม่พยายามปรับปรุงตัวเอง? หรือว่า เอ่อ เสริมเพิ่มเติมทักษะของเรา? ก็อย่างที่คุณบอกเหมือนกันนะ เพราะที่ ถ้าหากว่า เอ่อ เรา เรามามองให้คุณค่าของตัวเอง แล้วก็ปรับปรุงตัวเอง เปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยหาโอกาสต่าง ๆ ในการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะ วันใดวันหนึ่งถ้าหากว่าโอกาสมันมานะคะ อย่างมีบริษัทที่มันดี ๆ แล้วก็พร้อมอะ อ่า อ้าแขนต้อนรับเราอะนะคะ พอโอกาสนั้นมาถึงอะคะ มันอาจจะถึงเวลาของเราที่เราอะ จะ move on นะคะ หรือว่าเปลี่ยนแปลง หรือว่าเติบโต ก็ได้นะคะ แทนที่เราอะจะไปมองเปรียบเทียบกับเพื่อน แล้วก็หันมาดูแลตัวเอง แล้วก็ เอ่อ หาความรู้เพิ่มเติมจะดีกว่า จะไม่ได้ จะได้ไม่เสียเวลานะคะ อื้อฮือ ก็ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดี แล้วก็ปลอบใจเราดีจริง ๆ ค่ะ ทำให้เราอะอยากจะหันมาดูแลตัวเอง แล้วก็ เอ่อ เหมือนกับปรับปรุงตัวเองนะคะ แล้วก็พยายาม เอ่อ เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยอะค่ะ อือฮึ
ค่ะ ได้ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ ใช่เลย อ๋อ ค่ะ อืม ใช่ ๆ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อันนี้ ทางนี้ก็แบบเอาใจช่วยมาก ๆ เลยนะคะ คือขอให้ทุกอย่างราบรื่นเนาะ แล้วก็คุณสนุกกับสิ่งที่กำลังทำนะคะ แล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองนะคะ ว่า สักวันหนึ่งเนี่ยค่ะ คุณก็จะโดดเด่นได้ด้วยตัวของคุณเอง แบบที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะคะ
อือ ค่ะ ค่ะ โอเคค่ะ ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะ สำหรับคำแนะนำในวันเนี้ยค่ะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ